آه. بُصّي، هو ي زي ما أنتِ قُلتِ كده بالضبط، العيلة دورها كبير جدًا في تحليل ال تحليل الشخص وتحليل شخصيته، لإن وأنا صغير ما أعرفش حاجة، يعني أنا ما أعرفش الحاجة، أنا ما أعرفش في الحياة غير أمي وأبويا، ما ما عنديش حد تاني. ممكن أخويا الكبير مثلًا ولكن أ خالي لو قريّب، عمّي أيًا كان. آآ أنا بالنسبة لي كانت دايمًا والدتي وأنا صغير آآ كانت تسمّعني أغاني كده آمم م يعني لحد الآن أنا باحب با باجي أسمعها، باحِس بحنين، خلاص أنا بَقى عندي آآ 35 سَنة، داخل في 35. لمّا باجي أسمع ال الأغاني الصغير دي، <chuckles> باحِس كده في نوع من أنواع <tsk> اللي هو أنا صغرت، أنا بقيت صغيّر أوي، آآ وأمّا آجي أسمّعها لها، أقول لها: "فاكرة الأغنية دي؟"
العمر كُلّه. أ آه. أنت بتستحضَر بتستحضَر ذكريات الطفولة بقى، تلاقي رسمة ضحكة كده، ابتسامة لطيفة على خَدّك، عشان أنت استحضَرت سِنّك وأنت صغير صح؟
آه. <chuckles> باحِس إن أنا صغي باحِس كده إن <tsk> يع باحِس مكسوف فاهمة؟ اللي هو أنا آجي أسمع مثلًا صباح وهي بتغنّي آآ حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، أفتكر والدتي وهي ك وهي تغنّيها لي وأنا صغير وأنا أبقى مكسوف آآ و وآجي أس
لأ، ما هي لحظة، لحظة، لحظة بس كده، <laughs> حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، آآ صباح كانت بتغنّيها لبنتها مش لابنها. طب ما ماما تش ما ماما تغنّي لشادية يعني، طب ليه لصباح؟ ليه الأغنية دي؟ <laughs>
آه. أنا عارف هتقولي إيه. لبنتها. كنت كل مرّة أقول لوالدتي كده. مع مش ما أعرفش، مش عارف مش عارف حتّى دايمًا كانِت دايمًا عظ أقول لها وأنا صغير: ،أنا عاوز أفهم أنتِ ليه بتغنّي لي الأغنية دي، أنا ولد." تمام؟ تقول لي: "أنت أنت يعني أنا حاّبة الأغنية ما تقفلنيش بقى" هي الح الأغنية حلوة وحبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شاطرة، طيب هي بيقولوا بنتي شاطرة! ما- ما ما صباح ما قالتش بيقولوا واد شاطر.
هيقولوا ابني شاطر. ماشي، ماشي <laughs> عدّيها، عدّيها، المُخرِج قال ماشي <laughs> كمّل السياق.
آه. <tsk> فهي فهي <chuckles> بالضبط. هي كانت بتقول ليه: "أنا نِفْسي أخلِّف بنت في الأول." آآ ف فأنا دايمًا كنت بع باحِس ب يعني باحسِّسك، يعني باحِس إن أنت كده يعني. آآ ولكن أمّا باجي أسمعها آآ من أسبوعين ك من شهر كده وأنا مسافر، فبعدين فجأة يعني بقى لي فترة ما نزلتش شُفت والدتي، بقى لي أكتر من سَنتين، فبعت لها الأغنية، قُلت لها: "فاكرة الأغنية دي؟" تقول تقعد تضحك، تقول لي: "ياه! أنت لسّه فاكر؟" أقول لها: "أنا حد يقدر ينسى." فباحِس كده <tsk> عارفة ابتسامة ساذجة كده اترسمت على الوِش الواحد <laughs> وهو بيسمعها.